Đúng rồi.
Ừm.
Vậy rốt cuộc và, <laughs> ờ, mình cũng phải có chừng mực thôi. Như ờ, âm dương lẫn lộn. <laughs>
Ừm. Mình nghĩ là <laughs> đúng rồi, tức là người ta sẽ tìm cách để có thể sử dụng được những cái máy đấy, để làm sao để có thể phát triển được cái công việc của họ tốt hơn. Ờ, mình nghĩ là bác sĩ hay là giáo viên mà càng giỏi ấy thì sau này sẽ càng là những người mà biết cách sử dụng được nhiều công nghệ hay là máy móc hiện đại vào trong cái công việc của mình ấy.
À. Vậy, <clears throat> ờ, nếu vậy thì, à Mình cũng cảm ơn bạn vì cuộc hội thoại này. Mình, à, kiểu, ờ, mình cảm ơn bạn, kìa thì
Ừm, cảm ơn bạn.